Ừm, thực ra thì mình là cái người nấu ăn cho gia đình mình và gia đình mình cũng khá là ít người á, chỉ có 3 người thôi. Cho nên, kiểu, <chuckles> thực ra phải công nhận là mình nấu một lần mình nấu như vậy cũng khá nhiều. Cho nên là cũng cố gắng phải ăn khá là nhiều ngày, ví dụ như 1 tuần như vậy mình chỉ nấu khoảng chừng 2 lần thôi và, à, phải ăn đi ăn lại cũng khá nhiều ấy, ừm.
Ồ. Ồ. <laughs> À. À, à, nhờn nhưng mà nhiều khi là cái việc đấy nó s nó sẽ tạo sự nhàm chán, có đúng không nhỉ? Nếu mà một cái thức ăn mà mình ăn có nhiều lần quá nhiều lần trong ừm, một lần một cái thức ăn để mình ăn quá nhiều bữa, có đúng không nào? Nó sẽ gây ra cái sự nhàm chán cho cái bữa ăn đấy, có đúng không nhỉ? Vậy thì yes vậy thì b
Ưm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, hợp lý. Ừm, và có một cái vấn đề nữa, mình cũng cảm thấy hông biết cái gia đình bạn có bị gặp giống mình hông, đó là vấn đề về trái cây và rau củ. Trái cây với rau củ thì thực ra là nó rất là dễ bị hư luôn, nhất là đang là cái mùa ấm lên như thế này nè. Đó, đó, xong thì, giống như kiểu, là mình ăn không kịp, thế là bắt đầu, trời ơi, nó hư, m nhiều khi nha, mình nhận ra cái sự hiện diện của nó cũng là lúc mình nhận ra bởi vì cái mùi khó chịu nó ấy, ừm, đúng rồi, hông biết nhà bạn như thế nào ha?
Ờ. Ừ hứ. À, ch Yes, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Ờ. Ừm, đúng rồi. Nó đã hỏng rồi. Yeah. Có nha, nhà mình cái vấn đề này thì có gặp phải nha. Và, ờ, bình thường ấy là bố mẹ mình khi mà mỗi khi mà mình về quê chẳng hạn ấy, thì cậu sẽ mang lên rất là nhiều rau luôn. Và ăn thì mãi mà không hết được, có đúng không nhỉ? Và khi mà mình nh mở tủ lạnh ra để tìm kiếm thì thấy, a, cái rau này đã hỏng rồi và rất tiếc là lúc đấy mình sẽ phải bỏ đi cái rau đấy, có đúng không nhỉ? Ờ.
Ừm. Ừm. Ừm. Trời, đã quá. Ừm. Trời ơi. Đúng rồi, không thể nào mà chế biến được nữa. Ồ.
Đúng rồi, giống như kiểu, nó bị hỏng trong tủ lạnh rồi, mình không thể nào mà ch biến được nữa, có đúng không nhỉ? Hừm, ô kê, vậy thì nhưng mà đối với gia đình mình thì không bị lãng phí. Nhưng mà mình thấy ở tr những cái gia đình khác ấy, ờ, khi mà họ có một cái bữa ăn ấy, khi mà họ ăn không hết là họ đã bỏ đi luôn rồi, mặc dù thức ăn đấy vẫn có thể sử ờ, ăn tiếp vào những bữa ăn sau, có đúng không nhỉ? Nhưng mà giống như là, kiểu, đ thói quen của họ.
Ừm. Ừm, hợp lý. Ừm. Chính xác. Ừm, đúng rồi, mình thấy nhiều gia đình như vậy lắm nha. Ừm, ví dụ như ở ở dưới miền, ờ, nông thôn đi, thì những cái thức ăn dư thừa còn có thể cho những cái gia súc, ví dụ như là gà vịt hay là heo hay là trâu bò, thế này thế kia. Nhưng mà ở thành thị thì mình thấy là cái tỷ lệ bị bỏ đi là rất cao luôn ấy.
Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Đúng

Đấy, vậy nên khi mà mình đã biết được cái đấy là mình cũng sẽ biết được là, à, mình đang sống trong một môi trường là đ mình có được sự cung cấp đầy đủ, nhưng mà bởi vì thế là mình cũng không được lãng phí, có đúng không nào? Bởi vì là có rất là nhiều đúng rồi, trân quý. Đúng rồi, hoàn toàn chính xác luôn. Và mình có thể là ừm hứm.
Ừm. Chính xác, mình phải biết trân quý cái sự đầy đủ đó. Ừm. Đó. Đó. Và, kiểu như là, ừm, mình có những cái, gọi là, những cái chiến lược nào, hay là những cái chiêu thức thức nào mà để tiết kiệm được th ờ, thức ăn á thì mình cũng nên, gọi là, ờ, đề cao cái cảnh đề cao cái việc đó đối với những người xung quanh để mà họ cùng biết. Ừm.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, mình sẽ, gọi là, tuyên truyền của nó hơn nhỉ? Hiện tại mình thấy rất nhiều dự án, à, về cái việc mà tránh chống lãng phí ấy, mình cũng thấy nó mang lại rất là hiệu quả, rất là lớn cho hiện tại luôn á. Yeah. OK, cảm ơn.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ô kê. Mình cảm ơn bạn nhiều nha. Ừm, bye bye bạn!
Ừm, cảm ơn bạn. Thank you, bye bye!